Hoje em dia eu tenho sim viu, na época da pandemia eu ainda dividia o meu lugar com com algumas outras pessoas, então aí era muito junto, sabe, a minha câmera do lado do da mesa que eu usava para estudar, para trabalhar, então era meio tipo, aquela vida um pouco de série que você vê, né, de ficção científica que a pessoa parecia um rato de laboratório, eu me sinto um pouco, sabe. Pois. Mas hoje em dia já já melhorou, então eu já tenho um espaço separado para cada coisa aqui, mas mesmo, assim, de vez em quando por mais que a gente esteja completamente em home office ou de vez em quando vá para para o escritório, é bom dar uma saída, fazer alguma coisa porque querendo ou não aquela sensação pode voltar, né.
Ah, entendi. Aham. Aham. Hum. <laughs> Ela está enclausurada, ela só tem aquilo ali, entendi. Ai, não, imagino, porque a sensação que você teve eh, chegou a ter fobia social? Porque imagino que você já tinha uma rotina, eh, de home office e e mudou para 100% a sua vida sendo home office só né, só o home ali mesmo. Chegou algum momento que você sentiu isso, essa claustrofobia ou você acha que não, por morar com outras pessoas até que amenizou a situação?
Uhum. <chuckles> Pois. Ah, sem dúvida, eu acho que na pandemia ter morado sozinho ia ser muito pior, sinceramente. Hum, sinceramente sim. Acho que tudo é bom morar sozinho também, <chuckles> mas eu acho que na pandemia eu acho que seria pior. Então
Sim. Aham. É, dada as circunstâncias, né.
Pois. Então eu acho que foi bom, assim, mas eu vou te falar que depois de de ter entrado um pouco mais forte, assim, nesse nessa questão do home office, eu estou muito mais contente em ficar sozinho em casa, assim, sabe. Então se for para me tirar de casa é mais difícil. E eu precisava ficar atento a isso porque querendo ou não vai ficando tão cômodo que, enfim, acaba prejudicando outras partes, né, a gente tem que ficar atento a isso. Uhum.
Olha só. <chuckles> Você É, né. É, o seu lado social mesmo até, né, mas hoje assim você saberia li você já se vê agora mu trabalhando presencial ou a home office vai ser para você uma opção toda vida?
É, então